Ya, son zamanlarda, böyle, ııı, bir derdim var, aslında. Böyle, işlerimi tamamlayamıyorum. Eee, verilen görevleri zamanında bitiremiyorum. Bitirsem de istediğim gibi olmuyor. Sonra dönüp bakıyorum, hani, emm, ne beni engelliyor, diye. Böyle, hani, iyi yapayım, en iyisini yapayım, derken, ııı, böyle, bir türlü istediğim noktaya getiremediğimi fark ediyorum. İşte, biraz okuyunca da bunun mükemmeliyetçilik olduğunu da, ııı, görüyorum. Böyle, tıkanıp kalıyorum sonra onun içinde de.
Hı hı. Hı hı. Anladım. Evet. Eee, daha iyi anlayabilmek için soruyorum. Ne tür hedeflerini yaparken ya da ne tür olayları yaparken tamamlama tamamlayamama yaşıyorsun?
Hı hı. Ya, bu bazen, böyle, işle ilgili, işte, benim üzerime düşen sunum olabiliyor. Bir, işte, ne bileyim, e, masa başı araştırması da olabiliyor, bazen bir doküman hazırlama olabiliyor. Eee, evle ilgili de, eve dair şeyler oluyor, yani, evi düzenleme mesela. Ya, bazen bir gardırobu düzenlemekten bile, böyle, şey oluyorum, her şeyi boşaltıp ondan sonra, "Ya, renklerine mi göre mi yapsaydım, yoksa kumaş türlerine göre mi yapsaydım?" falan, diye, böyle, bir türlü başlayamıyorum. Eee, sonra da tamamlayamıyorum. Yani, böyle, bir içinde kalıyorum bunun aslında ama en büyük zorluğu, tabii ki, işle ilgili olan projelerde yaşıyorum bence.
Hıı. Anladım. <chuckles> Evet. Anladım, yani, aslında performansını göstermen gerektiğin yerlerde. Eee, tam performans göstermen gerektiğini ve bel bununla ilgili, belki, geri dönüş alacağın, alman gereken, belki bazı şeylerin buna bağlı olduğu, eee, kısımlarda yaşıyorsun. Doğru mu anlıyorum?
Hı hı. Evet, doğru. Şe yani, özellikle, böyle, yaptığım işin, hani, beğenilmemesinden korkuyorum, bir kere. Bir böyle bir durum var. Eee, bir de, her şeyden önce kendim beğenmeyeceğim diye de korkuyorum. Yani, bir şeye başlıyorum, mesela, sonra yarısına geliyorum. "Yok, ya, aslında şöyle" mesela, bazen bu slayt arkasındaki görüntüler bile, slaytın, hani, türü var ya, işte, arka, eee, görüntü diyelim, o onu seçerken orada renk seçerken bile saatlerimi harcadığımı fark ediyorum. Yani, "Bu daha iyi, mavide daha iyi görünür. Yok, mavinin üstüne beyazla yazsam okunur mu? Siyahla mı yazsam?" falan. Hadi gidiyorum biraz araştırıyorum, hangisi daha iyi diye ama bir türlü kararı verip ilerleyemiyorum.
Hı hı. Hımm. Hı hı. Evet. Anladım. Evet. Hı hı. Yani, öncelikle başkalarının beğenmeme durumu ile ilgili şunu söyleyebilirim: Eee, sonuçta, sen performans ortaya koyuyorsun ve karşı tarafın senden beklentisini tahmin etsen bile tam olarak hiçbir zaman bilemezsin. Belki senin harcadığın emeğin ve gösterdiğin performansın %50'si bile onlar için mükemmel bir iş olacakken sen kendi mükemmeliyetçiliğin, eee, yüzünden onların da mükemmeliyetçi olduğunu varsayarak onların her zaman senden daha fazlasını beklediğini öngörüyorsun. Ama, aslında, belki senin yaptığın işin hatta %10'u bile onlar için çok fazla, çok yeterli, m mükemmel bir iş ortaya çıkarmana sebep olabilir. Eee, ken
Hı. Hı hı. Doğru. Hımm. Evet. Evet. Hı hı. Evet, bunu aklımda tutmalıyım gerçekten demek ki. Yani, bunu aklıma zaman zaman getiriyorum ama her zaman aklımda kalmıyor bu ve büyük olasılıkla bu benim kendi memnuniyetsizliğimden ve mükemmeliyetçiliğimden yine kaynaklanıyor. Önce kendime beğendirmeye çalışıyorum. Böyle bir, sonra da panik duygusu yaşıyorum. Eee, o ondan nasıl kurtulacağımı bilmiyorum. Böyle, ç çünkü teslim tarihi geliyor mesela, işte, cuma teslim tarihi diyelim, ben perşembe günü hâlâ, böyle, onu, eee, formata sokmaya çalışıyorum ya da içeriğini güçlendirmeye çalışıyorum ama cuma günü içinde, böyle bir, o zaman da panik ve stres başlıyor. O duygu ve düşünceleri nasıl, eee, kontrol edeceğimi de bazen bilemiyorum. O onunla ilgili bir tavsiyen var mı? Yani, nasıl sakinleştirebilirim kendimi?
Hı hı. Hı hı. Hımm, anladım. Hı hı. Eee, öncelikle tam olarak ne tür duygu ve düşünceler ortaya çıkıyor bu süreç içerisinde? Örnek veriyorum, sana pazartesi bir iş verildi ve son teslim tarihi, cuma günü. Bu süreci pazartesiden başlayıp cumaya kadar duygu ve düşüncelerini özellikle anlatarak bir, eee, kronolojik sırayla anlatabilir misin?
Hı hı. He he. Hı hı. Eee, tabii. Pazartesi şimdi şöyle başlıyor: İşi aldım, "A, evet bu benim yapabileceğim bir şey, çok güzel yaparım ben bunu, çok da kolay. O, süper fikirlerim var." diye başlıyorum. O gün, sadece bunu düşünüyorum. Salı günü, böyle, "Evet, bu güzel fikirler ya, bunları bir, be böyle, kâğıda dökeyim, işte, dokümana dönüştüreyim" diyorum. Eee, başlıyorum hafif hafif. Ondan sonra çarşamba günü, <tsk> "Ya, yok dokümanla başlamayayım, ben bir sunum yapayım, bir de bunun g grafiğini çizeyim." diyorum. Ondan sonra çarşamba günü onunla uğraşıyorum, mesela. Perşembe günü, birden böyle şey oluyor, "Tamam, bunu tamamlamam lazım, 1 günüm kaldı, falan, hani, niye yapamadım? Ama bu da böyle güzel olmadı." diyorum, tekrar başa dönüyorum bazen. İşte, cuma, eee, sabahı da, o karın ağrısı, stres, son ana bırakmanın getirdiği baskı, tamamlıyor muyum? Tamamlıyorum, bu arada. Hani, hiçbir işimi, böyle, eee, şey, yapmıyorum ama, ııı, son dakikaya kalıyor. Birazı bazen eksik oluyor, benim istediğim kadar olmuyor. Iıı, böyle bir şey de tıkanıyor. Aslında böyle bir duygu ve düşünce akışı sana sıralayabilirim, pazartesinden cumaya kadar gerçekten beni zorluyor.
Hı hı. Çok güzel. A. Hı hı. Anladım. Evet. Hı hı. Evet. <chuckles> Haklısın, çok haklısın. Peki, eee, anladığım kadarıyla, ya, zaten yapmak zorunda da olduğun şeyler genelde. Sonuçta bir iş ve onu yapmama gibi bir durumun yok. O yüzden başlama ile ilgili bir sorunun olduğunu so sorunun olmadığını anlıyorum. Sen, aslında, ilerlerken ki o yolda yaşadığın ve gelen duygular, düşünceler belki ertelemene sebep oluyor. Bazen de tamamlayamamana sebep oluyor. Eee, bu durumda şöyl şu tarz bir yaklaşımla da ilerleyebilirsin aslında. Eline verilen bir iş var ama ne olursa bu işin bir sürü farklı yönleri var. Eee, bunları gruplara ayırarak, böyle, daha küçük küçük ve yavaş yavaş parçalara bölerek ve o parçaları sırayla yaparak başlaman belki daha yardımcı olabilir. Örnek vermek gerekirse: Bir sunum hazırlaman gerekiyor. önce sunumun içeriğiyle ilgili başlıkları ve, eee, içeriğinin ne olacağını düzenlemek bir grup; eee, görünt tasarımsal kısmı, bir grup, eee, ve sunumun ne kadar süreceği ile ilgili hazırlıkların yapılması bir grup gibi. Kendin durumlara göre parçalara bölüp küçük küçük, yavaş yavaş hazırlarsan, yani, projeyi bir bütün olarak ele alıp hepsini 0'dan tek seferde yapmak yerine daha küçük parçalara bölerek yaparsan belki bu mükemmeliyetçilik, eee, duygusundan biraz daha uzaklaşabilirsin. Ya da mükemmeliyetçilik duygun devam ederken bunu, elde ettiğini düşünebilirsin. Eee, bir de bu durumda, senin için mükemmel nedir? Yani, "Yeterince iyi olması gereken
Hı hı. Evet Hı hı. Hı hı. Kesinlikle. Hı. Hı hı. Hıı. Evet. Hı hı. Hıı. Evet. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Anladım. Hıı.
nedir?" tanımını da keşfedip bunu sınırlarını çok iyi koyman gerektiğini düşünüyorum. Senin için yeterince iyi ya da mükemmel nedir?
Evet, bu söylediğin kulağıma mantıklı geliyor ve yapabilirim gibi düşündüm sen anlatırken. Yani küçük, böyle, bölümlere ayırmak ve önce onlarda karar verip aslında karar verme sürecini biraz daha, böyle, önceliklendirmek, eee, ve "Evet, kararımı verdim. Artık başlayabilirim." noktasına gelmek iyi bir, eee, yöntem olabilir. Yeterince iyi benim için, yani, yeterince iyi yok benim için. Benim için "mükemmel" ve "yok" var. Yani, olmadı ve mükemmel oldu arasında gidiyorum. Şimdi, sen "yeterince iyi" deyince aslında bunu duymak da iyi geldi. Bazen her şey mükemmel olmak zorunda değil demek ki. Yani, yeterince iyi olduğunda da bu yeterli, eee, herkes. Belki bunu kendime hatırlatmak da senin dediğin gibi bunu bir yere yazmak, hani, ııı, işte, bu sunum 30 slayt, eee, oluyorsa, 30 sayfa oluyorsa bu yeterli bir sayı ve, işte, mavi ve okunaklı ise bu yeterince iyi. İçindeki bütün bilgiler de, işte, projeyi anlatmaya, karşı tarafa, hiç bilmeyen birine projeyi anlatmaya yetiyorsa, bu yeterince iyi deyip artık onun kenarının süsüne, işte, arkasındaki başka şeylere ya da, işte, eee, ama bir araştırma eksik bir veri ya da, işte, bir masaüstü araştırması eksik kaldı gibi o eksikleri görmemeye çalışmak iyi gelebilir bence benim yeterince iyi tanımımı koymak için diye düşündürdün bana. Öte yandan, hani, zaman zaman bunu denediğimi de söyleyebilirim. Bazen, hani, böyle bir, kendimi sakinleştirmek için böyle planlar yapıyorum. Iıı, bazen o planlar da, böyle, ertelememe neden oluyor. Oy içsel motivasyonum bir anda, böyle, tekrar yerlere düşebiliyor. Eee, bu motivasyonu korumak için önerebileceğin bir şeyler var mı bana? Nasıl motivasyonumu koruyabilirim ya da destek mi almalıyım, ne dersin?
Evet. Hı hı. Anladım. Evet. Kesinlikle. Kesinlikle. Hı hı. Evet. Hı hı. Kesinlikle, katılıyorum. Hı hı. Hımm. Anladım. Eee, motivasyon düşüklüğünü biraz daha, aaa, açıklayabilir misin? Nasıl hissediyorsun böyle bir motivasyon düşüklüğü yaşadığında?
Hı hı. Yani, şöyle hissediyorum aslında, işte, bir yöntemler deniyorum ve işe başlıyorum, dedim ya. İşte, çarşamba olabiliyor bu, hani, bir motivasyonum var, "Tamamlayacağım ben bunu, cumadan önce tamamlayacağım." diyor bir ses. Sonra bir anda tekrar, "Ya, yine olmadı. Yapamıyorum, işte, yine beceremedim." noktasında beni durduruyor içeriden gelen bir ses. Eee, tam da aslında motivasyon düşüklüğü bu. Yine, böyle, perşembe gecesi, eee, cuma sabahına ertelememe neden oluyor, hedefi tamamlayamama neden oluyor. İşte, o ondan bahsediyorum aslında o, eee, kendini düşürme hâli, aslında motivasyonu düşürme hâli. Hı hı.
Hı hı. Durduruy Evet. Hı hı. Çok iyi anladım. Aslında burada süreci en başından iyileştiriyor olmak, belki, süreçteki o duygusal ve motivasyonel dalgalanmaları engellemede çok büyük bir etken olabilir. Öncelikle onu söyleyebilirim. Yani, sürece daha stabil bir şekilde ve daha kararlı bir şekilde ne yapacağını bilerek, en başta konuştuğumuz o daha küçük parçalara bölme, eee, adımlarını uygulayarak gidiyor olman belki motivasyon düşüklüğünü engelleyebilir 1'nci olarak. 2'nci olarak da, eee, bazen de, belki, motivasyon düşükken ortaya çıkarttığın bir ürünün, eee, sonuçlarını görmek de sana iyi hissettirebilir. Yani, "Motivasyon düşükken elimden bu geldi, bunu yaptım. Ya, bir bunu göndereyim, bakayım. Hani, bana nasıl bir geri dönüş olacak? Belki benim motivasyonum düşükken yaptığım bile onların harika diyebileceği bir, eee, ürünü ortaya çıkartıyordur, bir slaytı ortaya çıkartıyordur, bir projeyi."
Hıı. Evet. Hı hı, hı hı. Evet. Hı. Hımm. Evet. Hıı. Burada risk r risk almaktan mı bahsediyorsun? Yani, benim için hâlâ yeterince iyi olmayan bir şeyi de yollayıp, aslında, onun sonucunu görmekten mi bahsediyorsun, risk al mı diyorsun?
Kesinlikle, yani, bunu bir risk olarak da değerlendirebilirsin tabii ki ama bunu bir de şu taraftan da bakabilirsin: "Benim ben bu kabiliyette bir insanım, ben becerikli ve işinde iyi bir insanım. Benim motivasyonum düşükken ortaya çıkarttığım ürün, proje bile zaten çok iyi olacak. Evet, belki, benim mükemmeliyetçilik kalıplarıma uymuyor ama en azından, eee, asgari beklentileri kal eee, karşılıyor." Ve bu da aslında senin motivasyonun düşükken yapılabileceğin, elinden gelenin en iyisi ise, hani, bunu bir risk almak gibi değil de, bazen de ya evet
Hı hı. Hı. Hı hı. Hıı. Hı hı. Hı hı. fırsat olarak görmek mi aslında? Yani, risk değil ama bu bir fırsat, öğrenmek için bir fırsat ya da kendime bir ayna tutmak için de bir fırsat gibi olabilir mi?
Kesinlikle. Kesinlikle olabilir. Yani, hem de bu şekilde karşı tarafın senden beklentilerindeki o sınırları da daha iyi öğrenmiş olabilirsin ve kendi mükemmeliyetçilik kalıplarını, sınırlarını değiştirip belki yeterince iyi tanımını kendi lügatına katabilirsin.
Hı hı. Evet. Hı hı. Evet, evet. Çok teşekkür ederim. Çok faydalandım, eee, bu sohbetten. Kesinlikle tavsiyeleri hayata geçirmeye çalışacağım.
Teşekkür ederim. İyi ki bugün kendini, içini döktün ve kendini açtın bana.
Hı, teşekkür ederim.
Hoşça kal.